Thì, à, mình thì rất là đang đau đầu, tại vì thật ra là mình mới vừa, sao ta, kiểu giống như là cháu của mình á, nó hông nghe lời ấy, cho nên là mình cũng mới vừa, sao ta, dạy dỗ tụi nó, mới cự mà xong nó cự lại mình, xong thấy ghét. Đúng rồi.
À, đau đầu à? À! Dạy dỗ à? Vậy vậy có cãi nhau hông? À! Thế bây giờ là mình bắt nạt nạt nó lại xong rồi bây giờ nó nó không không không nạt được nó, thành ra là ghét nó, đúng không? <chuckles> Không bắt nạt à?
A ha, rõ ràng là không ghe không bắt nạt nha. Mà chỉ là, sao ta, thấy nó sai cái gì cho nên là dạy dỗ cho nó lại thôi, xong á hả, nó cự lại mình, rõ ràng là bực. Ừ.
Ờ. Ồ, thế á? Thế lúc đấy bán bạn bạn bạn bạn bạn nói nó như nào? Mà nó cãi bạn.
À, thì, à, kiểu, giống như là, sao ta, thì mình nói thôi: "À, sao vậy? Mấy cái này là sao? A, tại sao con làm như vậy? Thì con không nên làm như vậy." Cái xong nó quay qua nó nói: "Út im đi, Út nói nhiều quá." Nóng hông?
À. <laughs>
Cười cái gì? Có gì đâu mà đáng cười. Rõ ràng rất là bực bội. Sao ta? Mình mới điên lên, mình mới, a, bảo là mình mới chửi nó là "Bây giờ á hả, tại sao lại nói chuyện với, ơ, người lớn như vậy?" Rõ ràng là mình lớn hơn mà, thứ nhất. Thứ hai là, sao ta, nó chỉ, sao ta, hỗn với một số người thôi, còn một số người nó hông hỗn, tại vì nó sợ. Ờ. Cho nên là rõ ràng mình mới nói là, à, không nên như vậy. Đó, xong á hả, nó nó cự với mình xong mình thấy ghét! À, không muốn nhìn mặt nó luôn.
Cũng cũng cũng hơi nóng. <chuckles> Ừm. À! À! Đúng rồi, đúng rồi. À, thế á? À. Ừm, hợp lý, hợp lý. <laughs> Ơ, chả bù cho mình, mình, kiểu là, mình có cãi nhau như cũng nhiều, nhưng mà cứ mỗi lần cãi xong là mình, kiểu, không thấy ghét người ta nữa đấy. Lúc đấy kiểu giải tỏa hết, ưm, kiểu những cái cảm xúc trong mình rồi, cảm xúc tiêu cực đi rồi, thành ra là hết ghét. <chuckles> Không phải là ấm ức mà, kiểu, nó nó nó cần giải tỏa thì nó giải tỏa xong rồi mà người kia cũng giải tỏa xong ấy. Thành ra câu chuyện nó cũng chỉ có thế thôi, thì đến lúc nhìn lại, cũng bình thường, chả có vấn đề gì phải ghét.
Ừm. Ừm. Khá ấp ức. Ấm ức trong lòng, phải hông? Ừm. Ừm. Đồng ý. Ừm.

Ừm. Thì, ờ, sao ta, còn bạn thì sao? Kiểu giống như là, bạn bạn, à, bạn có nhìn lại những cái lý do mà bạn đã từng cãi vã hông?
Mình á? Thật ra là có đấy. Mình cũng thật ra mình mình, kiểu là, mình rất là thích ngành tâm lý học ấy. Thành ra là mình cũng hay đặt ừm, mình cũng hay đặt bản thân của mình vào vị trí người khác. Đấy, và nhờ nhờ cái kỹ năng này, mình nhờ mình làm cái này nhiều, thành ra là mình dạy trẻ con rất là giỏi luôn. Bởi vì mình hiểu là cái nếu mà bạn dạy trẻ con rồi ấy, bạn sẽ thấy là, "Uầy, bài này dễ thế sao không làm được?", đúng không? "Chương này dễ thế không viết được, dốt thế." Nhưng mà nếu mà mình đặt được bản thân mình vào những đứa trẻ con ấy, mình sẽ biết là "Uầy, cái tầm này não bộ nó chỉ được đến tầm này thôi mà mình muốn dạy nó mình phải chậm hơn, từ tốn hơn." Đấy.
Ừm hứm. À. Đồng ý. Ừm. Ừm. Đồng ý. Ừm. Đồng ý. Ừm. Đúng, rồi, à, những lúc như vậy thì, ờ, bạn sẽ giải quyết như thế nào? Kiểu giống như, nếu mà thấy trẻ con mà nó làm hổng được, mà, kiểu giống như là, nó, a, nó áp lực rồi bạn có cách nào giúp nó hông?
À, à, à, rồi, đúng rồi. Thật ra thì lúc đầu mình sẽ cố gắng là bẻ nhỏ cái vấn đề ra, nhỏ nhất hết cỡ có thể, đúng không? Bây giờ ví dụ là bạn viết chữ chữ "h" chẳng hạn, chữ "h" thì ngày xưa học viết nó khó, đúng không? Để đẹp nó khó. Thì bây giờ mình bẻ cái chữ h ra thành, à, có 5 nét thì luyện cho từng nét một. Đấy, xong về sau nối 5 nét đấy lại với nhau, đúng không?
Ừm. À há. Ờ. À, ô kê. À, ô kê, ô kê. Kiểu giống như là, chia chia nhỏ vấn đề, cũng giống như cái việc cự lộn, phải hông? Phải xem lại cái vấn đề là gì? Phải hông?
Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy mình sẽ bẻ Đúng rồi, đấy. Đúng rồi, đúng rồi, đấy, cãi lộn thì mình sẽ xem là vấn đề của mình. Thật ra thì mình cũng có cái sai thì người ta mới cãi, đúng không? Đây, mình mà đúng hết thì người ta cũng chả cãi đâu. <chuckles> Đấy, đấy thì mình sẽ xem mình sai ở đâu, người ta sai ở đâu.
Đồng ý. Đồng ý, hoặc là, kiểu giống như là, s Ờ, thì, à
Và nếu được sẽ có một buổi nói chuyện với nhau.
Nhưng mà sau khi những lần cãi như vậy là bạn có thấy, a, thông cảm hơn cho đối phương hông?
Thật ra là có, cả hai bên đều hiểu được nhau hơn và mình mỗi lần mình cãi nhau mình sẽ bày tỏ rõ quan điểm của mình hơn. Đấy, và mình cũng cho người ta lựa chọn. Thì là, ờ, ví dụ như là quan điểm sống của tôi như này, đấy, bạn cảm thấy chấp nhận được thì mình chơi nhau tiếp, ừm, mình biết quan điểm sống bạn như kia mình sẽ cố gắng là, kiểu, nhường nhịn nhau một tí. Đấy và mình nếu bạn cảm thấy nó không phù hợp thì thôi mình nên chia tay nhau. Ai đi đường nấy đi. <laughs>
Ừm hứm. Đồng ý. Ừm. Ừm. Ừm. Đồng ý, đồng ý. Nhưng <laughs> Ô kê. Nhưng mà nhưng mà đó là những cái trường hợp, gọi là, sao ta, ừm, bạn bè nha, còn người, ờ, người quen người biết nha nhưng mà đối với những trường hợp gia đình á, mỗi lần cãi nhau như vậy thấy khá là mệt mỏi, phải hông?
Ừm. À. Đúng rồi. Mà trường hợp gia đình thì mình nghĩ là, ờ, nếu mà gia đình nó ảnh hưởng tích cực xấu đến mình ấy, thì mình cũng nên là, gọi là, ờ, từ từ mặt nhau là hợp lý hơn. Bởi vì nó không không chỉ ảnh hưởng xấu đến mình mà có ảnh hưởng tới các con cái của mình. Đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Đồng ý. Cho nên là, kiểu giống như là, thật thật sự nha, kiểu giống như là, gia đình á thì, ờ, mình nghĩ á, cái chuyện từ mặt rất là khó, nói chung là, cũng cũng còn nhiều khía cạnh nữa, nhưng mà, kiểu giống như là, sau những cái lần cãi vã mà không có sự thấu hiểu nhau hơn á. Thì cái khoảng cách, cái tình cảm gia đình ngày càng xa hơn. Bạn có đồng ý hông?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thật ra thì mình có một quan điểm này đúng, đúng mình mình có đồng ý quan điểm đấy. Thật ra mình cũng có một quan điểm này rất là hay, không biết bạn thấy thế nào. Đó chính là bạn đối xử với người ngoài như nào ấy, thì bạn nên đối xử với người nhà của mình như thế.
Ừm. Ừm.

Thật ra thì là nếu mình n nếu mà mình tán gái thì bạn phải silent nhiều nhiều một tí, thì <laughs> thì nó mới hiệu quả. <laughs> <laughs>
Ừm. Ôi, vậy luôn hả? Ừ, vậy là bạn là nên biến mất nhanh rồi đó, tại vì thật ra là bạn nằm trong những cái, gọi là, sao ta, red flag của mấy bạn nữ rồi đó.
<sniffs> Không, thực ra như này nhá, là, kiểu, bây giờ bạn nhắn tin, đúng không? Đang nhắn vui vui tự nhiên bạn mất tích cái. Đấy, xong rồi lúc sau lại quay ra, lại mất tích, lại quay ra, xong nó, kiểu ừm, ừ, ừ, đấy, đấy, đấy, đấy, đ đấy. <laughs> Không, thật ra thì
Ừm. Ừm. Ừm. Bí ẩn, phải hông? Thật ra là tỏ mình bí ẩn, phải hông? Nhưng mà thật ra là không. Mấy bạn nữ sẽ nghĩ là bạn này gà kiểu giống như là, chơi ghost mình, hoặc là, kiểu giống như là, bạn này á là, sao ta, chưa có một cái sự chín chắn nhất định mà, kiểu giống như là, chưa có tôn trọng cái tình cảm của đối phương cho nên là mới ừm.
À. <sniffs> Không phải, thật ra thì là bạn bạn bạn phải nó giống kiểu là bạn phải build được một cái, gọi là, cái hứng thú trong cuộc nói chuyện đã, đúng không? Xong bây giờ tự nhiên bạn biến mất, người ta sẽ nghĩ: "Uầy, bạn này nói chuyện, kiểu, bánh cuốn quá, nhưng ch không biết bạn ấy đi đâu rồi." Nhưng nếu bạn mà, kiểu, nói chuyện một lúc kiểu, cuộc nói chuyện đang vui, đúng không? Đấy, nhưng mà đến cuộc cuối cuộc nói chuyện nhá <laughs> đấy, nhưng mà đến cuối mà đến <tsk> ừ, thì bị
Ừm. <laughs> A! Ôi da! Cái đó thì, kiểu, giống như là mới dụ mấy em cừu non thôi bạn ơi! Như vậy là bạn quen mấy em cừu non còn được chớ, mấy cái người mà, sao ta, kiểu, người ta trưởng thành và chững chạc thì những cái mối quan hệ như vậy là người ta cho biến gấp rồi bạn ơi!
<laughs> Thì con trai mình phải tán cừu non chứ ai tán cừu già bao giờ, đúng không? <laughs>
Ôi, á, trời ơi, trời! Hoặc là cừu, à, kiểu giống như là, sao ta, mấy bạn đó chưa có kinh nghiệm sống nhiều, rõ ràng, thì nói chung là chắc là do cái target của bạn.
Đúng rồi. Nó giống kiểu là cừu non thì phải chăn thì cừu non thì mình mới chăn chứ, cừu già thì mình cứ thả để nó tự ăn xong nó ti về mà. <sniffs> <laughs> <sniffs>
Trời ơi, trời, trời, trời! OK, OK, hiểu, thì OK, cũng, a, cũng hiểu được cái cảm giác đó là tại vì, ờ, sao ta, kiểu, giống như là mấy người kia là người ta nhìn thấu quá rồi cho nên là bạn không có tung chiêu được. Ừm.
À, ngày xưa cũng thế à? À! Cũng hợp lý, cũng đúng. <laughs>
Ừm. Xì, à nhưng mà s bạn á, bạn, kiểu giống như là, khi mà có trong những cái lúc mà cãi vã như vậy là bạn có cảm thấy ghét là ghét đối phương hông?
Ừm.

Mình nghĩ á nha là, kiểu, giống như là, sao ta, người ta biết được cái, ơ, việc đó là dù là mình có hành xử xấu như thế nào thì, kiểu, giống như là, người nhà luôn luôn ở đó bên cạnh mình, họ cũng hổng bỏ mình.
Ờ. Không thật ra không phải đâu. Và vấn đề mình mình mình mình thấy thế này, là giả sử nhá, bạn bắt nạt ai thì bắt nạt, nhưng bạn bắt nạt người nhà mình ấy thì bạn sẽ không bị trừng phạt. <laughs> Đấy, ơ, từ từ để để để mình nói để mình nói nhá. Thế giả sử này, bạn ra bạn, ờ, bạn bạn mình không quen biết nhau, đúng không? Mình ở bạn và mình cùng ở Mỹ chẳng hạn, đấy bạn đánh mình cái mình mình có quyền mình lôi công an ra bắt bạn kiện bạn, đúng không? Đấy, nhưng bây giờ bạn bạn đánh con bạn chẳng hạn, hoặc bạn đánh bạn đánh em gái bạn chẳng hạn
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À! Hông, hông hề! OK. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.
chả ai, ưm, bây giờ lôi cảnh sát ra bảo: "Lần sau mày phải ngoan hơn đấy, không người ta đánh mạnh nữa." <laughs> đúng không?
À, vậy hả? Hông, mình mà họ hổng hổng hổng có nghĩ vậy nha, kiểu, giống như là, hông phải là trong nhà mà không có sự, ơ, trừng phạt đâu, mà, kiểu, a, mình nghĩ là cũng là một phần thôi nhưng mà nó không hẳn, mình nghĩ là do nhiều yếu tố ấy, mà cái đó là cũng là mình nghĩ là một phần thôi.
Đúng. À. Ờ. Ừm. Bạn bạn bạn đấy, một một phần, mình cũng nghĩ một ừm, ý ý mình một một khía cạnh nó sẽ như thế.
Ừm. Đúng, đúng, đồng một khía cạnh thì mình đồng ý nhưng mà mình không không đồng ý đâu, hoàn toàn. <laughs>
Đấy. Và chưa kể là, ừm, một một số khía cạnh, ừm, một số khía cạnh là, kiểu, người nhà dễ bị bắt nạt hơn ấy. Nhưng mà bạn đã trên cơ người ta rồi ấy thì là bạn dễ bắt nạt người ta hơn. <laughs>
Ừm. Đồng ý. Đúng rồi, kiểu Kiểu, có người nhà á là, kiểu, giống như là, sao ta, ờ, họ có sự, sao ta, thông cảm, yêu thương, họ tận dụng cái tình yêu đó đó, mà, kiểu, giống như là, có nhiều lúc mà họ lạm dụng, họ họ bắt
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Đúng rồi, đúng, chuẩn, chuẩn, chuẩn, đấy, bạn bạn nói ý này ch hay đấy.